Слушай, вот, ам, хочу поделиться ситуацией с тобой в своей финансовой и плачевной, если честно. Вот и, может быть, спросить у тебя какого-нибудь финансового совета. М, вот, ну или просто п знаешь, порассуждать на эту тему. Может быть, какое-то решение у нас придет во время разговора с тобой. М, на в общем, ам. У меня потрачен мой непер неприкосновенный запас. А, вся вот эта вот, да, моя подушка безопасности потрачена. А, там произошли непредвиденные обстоятельства финансовые в моей жизни. И я сейчас я переехала в другую страну.
Да.
И у меня как-то Такое впечатление, что у меня маячат новые долги, потому что страна дорогая, вот, а работа у меня сейчас нестабильная. Я в поиске на работы нахожусь. И, ам, я вот пытаюсь как бы понять, как мне обратно собрать свою вот эту вот, да, ам, обратно свою подушку безопасности. А, и, ну, не наделать каких-то новых долгов, что ли. Вот. Хотела пообщаться с тобой на эту тему.
Да. Да, понимаю, тема денег, она очень так болезненно, да, всеми воспринимается. И ты не одна такая. И я понимаю, что, да, сейчас тебе тяжело, и что ты чувствуешь, э, как это может тебя расстраивать, потому что в новой стране, а, да, другие цены, есть определенные расходы. Я понимаю, что нужно, конечно же, да, всё это просчитать, продумать. И когда кажется, да, что это какая-то долговая яма, из которой очень сложно, м, выбраться, это действительно расстраивает. А, но я помогу тебе разобраться с этим. Но давай сначала, да, я задам тебе несколько вопросов, э, чтоб мы, да, пришли, э, к какому-то решению. А скажи, какой у тебя ежемесячный доход и стабилен ли он? Ты сказала, да, что с работой сейчас не так, э, прям постоянно, но вот как по доходу? Есть ли у тебя возможность откладывать что-то, делать какие-то сбережения?
Мгм. Да. Конечно. А, ты знаешь, нет. У меня сейчас просто он очень нестабилен, и, м, я как-то не могу особо ни откладывать, ни планировать. М то есть, а, я сейчас как бы всё, что можно, так сказать, зарабатываю, трачу именно на вот, э, необходимые вещи для того, чтобы, ну, просто как-то вот, да, выживать, а, ежедневно. И, м, я очень только надеюсь на то, что у меня в какой-то момент, может быть, там через месяц начнется стабильный доход. Но это я так предполагаю, что через месяц, да. Я такую цель поставила перед собой: найти работу в течение месяца.
Да, мне очень жаль, что у тебя сейчас такая ситуация, да, что это вот, ну, режим выживания, но ты уже молодец, что ты всё-таки ставишь цели и конкретные сроки прописываешь. Это очень важно, особенно когда это касается финансов. Чем, э, четче и конкретнее ты поставишь цели, конкретней сумма будет и, конечно же, будешь делать шаги, э, так, э, быстрее твой мозг будет подкидывать тебе, да, разные варианты. И ты увидишь, как и пространство работает на твою пользу, и приходит всё больше предложений, э, по работе или каких-то, да, даже если у тебя есть, м, какие-то заработки, ты увидишь, как начнет меняться ситуация. Но сейчас скажи, а, ты одна, э, да, распоряжаешься своим доходом, или у тебя есть вот семья, семейный бюджет какой-то? Или ты вот только на себя рассчитываешь?
Да. Мгм. Надеюсь. Ну смотри, у меня такая ситуация. А, я замужем, а, и дело в том, что, э, мой муж, он тоже, он еще не переехал, м, вот в новую страну. Он заканчивает дела в старой. А, вот. Но дело в том, что у него тоже, а, с работой нестабильно. У него там появилась подработка, но на самом деле он в какой-то момент потерял работу. Вот. И, а, и мне пришлось закончить свою работу вот, э, в той стране, где мы с ним до этого жили.
Да.
И, а, а то есть мы как бы оба, получается, как остались без работы, да. А, и оба остались с подработками. И вот ему тоже, когда он переедет, он переедет, там скажем, где-то через 1,5 месяца сюда, а то а, он тоже будет искать работу. То есть, м, естественно, он меня будет поддерживать, ну, мы друг друга будем поддерживать, а, но во м, нету точного времени, да, когда эта поддержка начнется, потому что, ну, невозможно предсказать, а, когда ты устроишься на работу, к сожалению. Но поддержка будет, да, она, как бы так сказать, планируется.
Да. Да, конечно, то, что есть поддержка- это уже хорошо. Да, то, что ты не чувствуешь себя одинокой, ты понимаешь, что вы с мужем друг другу, ну, вы будете взаимодействовать и друг другу помогать, поддерживать. Ну и хотя бы, да, общий финансовый семейный фонд, э, уже у вас присутствует. Но вот вы когда планировали переезд, вы, да, вы же его там не за 1 день спланировали, а всё-таки готовились, да, как-то к этому, правильно я понимаю?
Мгм. Да. Ты понимаешь, там такая ситуация вышла, что да, конечно, мы планировали, но у нас за полгода до переезда, во-первых, мы, м, его планировали на другой срок, но там из-за, м, определенных там, ам м Ситуаций, да, с документами пришлось переезжать позже, а, ситуации с жильем и так далее. Там несколько факторов таких случилось непредвиденных. И помимо этого у нас случилось несколько финансовых проблем. Нам там нужно было, ам, сделать операцию, а, потом у нас там произошла проблема с машиной. То есть у нас как-то наложилось э, наложились новые сроки переезда на, а, прямо полгода финансовых проблем, очень серьезных, из-за которых мы потеряли свою подушку безопасности. И как бы вот, потому что т если бы всё получилось, как мы планировали, было бы, конечно, здорово. Но вот прямо произошел такой какой-то вот в жизни форс-мажор у нас, м, именно вот в этот период, когда надо будет переезжать. Ам, да, поэтому вот как получилось, так получилось.
Да. Да, мне очень жаль, что так всё получилось, да, и приходится проходить такой этап, э, жизни. И, к сожалению, да, что планы пошли не так, как хотелось бы. Э, и, ну, кс да, многие через это проходят, особенно при переезде в, э, другую страну, когда ты рассчитываешь на одно, да, строишь планы, но жизнь вносит свои коррективы. И так бывает. Э, спасибо, что поделилась. Я вижу, как тебя эта тема волнует, как тебе непросто об этом говорить, но ты молодец, да, что уже обратила на это внимание и хочешь эту ситуацию как-то разрешить и заняться своим финансовым вопросом. Э, и вот, э, как тебе, да, э, такой совет, чтоб вот, э, да, для того, чтобы правильно распоряжаться своими финансами и уже, да, сформировать какой-то вот, э, подушку безопасности, да, аварийный фонд, а, и так, поставить себе цель, да, вот финансовую? И ты говорила, да, что через месяц ты уже надейся, что твой финансовый, ну как бы постоянный заработок, да, он стабилизируется и уже ты будешь, э, понимать плюс-минус, какая у тебя, да, финансовая там, ну, финансовый доход, какой у тебя доход в месяц. И уже, э, из этого дохода, а, откладывать по чуть-чуть, но регулярно. Обычно вот, э, да, говорят, что правильное, да, распоряжение деньгами- это, а, 20 % от дохода. Там обязательно откладывать на депозит. Но ты можешь, да, опе смотреть на свою ситуацию, на свой доход и начать хотя бы там с маленького. Это 10 %. А вот как для тебя такая сумма? Вот 10 % с дохода- это реально будет вот попробовать и постепенно начать откладывать для того, чтобы формировать уже какую-то подушку безопасност
Мгм. М-да. Спасибо. Да. Мгм. Мгм. Ты знаешь, очень реально. 20, наверное, вначале будет много. Почему? Потому что всё-таки, ну тоже, знаешь, переезд достаточно свежий, и нужно будет всё время чего-то там вот: мебель нужно будет покупать там и прочее. То есть, э, я так понимаю, в в ближайшие там полгода всё время будут какие-то покупки, а, планироваться, да? М, и, наверное, всё-таки вся зарплата будет как-то вот подчистую уходить. А, главное- в долги не залезть. Но я думаю, что, скажем, вот через 2 месяца я точно могу, а, начать думать, вот там не знаю, о 10 %. Вот я сейчас представила сумму в голове, да? Ну может быть слушай, как ты думаешь, а если я 5 начну, 5- это совсем мало? Ну или хо хотя бы с чего-то начать: 5 %, нормально?
Конечно, да. Да. Да, смотри, ты можешь начать и с 5, если ты чувствуешь, да, что так тебе будет спок а, спокойно, ты не будешь там переживать, что вдруг тебе не хватит. А, да, начать, э, с 5 %, и так, э, э, твой мойка будет чувствовать какую-то безопасность, да, что это небольшая сумма, но ты ее отложила. При этом тебе будет спокойно, ты будешь знать, что у тебя уже есть какой-то накопительный фонд, и дальше ты будешь, э, распоряжаться, да, тем, э, доходом, который у тебя остался. И постепенно, да, ты будешь уже понимать свою финансовую ситуацию и увеличивать вот этот процент. Но ты можешь также пересмотреть, да, расходы, э, ш возможно, там сейчас, э, в чём-то можно себе отказать, да, что-то лишнее, в чём-то ты сейчас, ну, не сильно прям так нуждаешься. Тоже пересмотреть этот список. И, возможно, что-то придется вычеркнуть. Ну, хотя бы тоже вот, э, на 2-3 месяца, чтоб вот, э, почувствовать вот эту стабильность, да, финансовую и, э, потом уже постепенно там возвращать это обратно, как ты и привыкла. Что скажешь?
М-да. Мгм. Да, это очень хорошая идея про список, потому что на самом деле мне вот не всё же сразу надо. Я могу это распределить, а может быть, какие-то вещи даже из этого списка, ну, совсем уйдут, потому что, м иногда кажется, что это прямо очень-очень нужно, а потом оказывается, что на самом деле нет. Поэтому спасибо, что ты выслушала меня и вообще навела меня на, а, вот, э, такие мысли, и подала классные идеи, вот особенно со списком. Мне прямо очень понравилось. Я прямо сейчас за него сяду.
Супер! Спасибо тебе, что обратилась! Была рада тебе помочь, и всё у тебя получится!